で、ええと、明るい、うん、感じにされたいっていうことなので、あの、一番お得意の組み合わせはどんな感じなんす、え、特に色の含めて。これはちょっと今年は、ええ、できたよみたいなんですね、はい。
はい。 <scoffs> そうですね。 <chuckles> え、それこそ、今年に入って、赤
うん。 うん。赤？
うん。暑いかなと思ったんですけど、見てる人からすると。
ふんふんふんふん。 うん。いやいやいや、うん。
でも、やっぱり赤があるだけで、こう、一気に華やかになるというか、こうぱっと明るくなって
うん、うん。 なるほど、うん、ふんふん、うん。うん、うん。
で、やっぱり赤だったら、基本何でも、ボトムスの色とか考えなくても、合うなっていうのもはい、あったので
うん。 うんうん。あ、なるほどね。うん、ふんふん、うん、ふん、うん。うーん。
で、なんだろな、インなんていうんかな、あの、レイヤードとかした時にも、ちょっとこう赤が見えるだけで、なんか差し色ですごい可愛いなって
うん、ふん、うん。 ああ。 なるほどね。
思って、赤は結構、この夏たくさん着ました。
あ、 それはあれですか、外側に持ってくるんすか、内側に持ってくるんですか、両方あるんです？
ああ、そうですね、両方あるんですけど。うーん、今年は結構、外に、赤メインっていう感じで、うーん、持ってきましたね。
うん。あ、なるほど。うん。 ああ、なるほどね。なるほど。 あるほどね、ああ、でもなんか、てきな感じが、ね、ええと、よくそういうの、ね、え、見ますしたけどね、うーん、はい、ありますよね、うん。
うん。 <chuckles> うんうんうんうん。 ああ、そうですよね。うんうん。なので、そうですね、赤使ったりして、まあ、そこでなんかこう、黒い、感じのパンツを持ってくると、コントラストが強いかとか思ったりしたので、こうなんかデニムだったりしても、ちょっと、この夏の涼しさをこう思わせるように、ちょっとこう色が薄めの、デニムとかを選んだりとかして。あんまりこう、外から見る人にとっても、暑苦しくないようにっていう、こう謎の、自分の中で謎の配慮はしてました。<chuckles>
うん。 うーん、ふんふんふん、うん、ふんふんふん、うん。 うん。 うん。 うん、ふん、ふふふふふふん。 うん、うん。 はいはいはい。うん。 うん。 あ、なるほどね。 ああ。あ、そうですね。確かにあれ不思議なもので、涼しく見えるような、ええ、スタイルに
うんうん。 <chuckles> うん。

白。
バッグだったらもうその3つあれば、なんとかなるなっていうのははい。感じましたね。で、なんかやっぱり、そういう小物とかで、こう季節を取り入れたりとか、そ、トレンドを取り入れたりするってなると、まあ、今だったらドット、水玉がすごく、その女の子のファッションの中で流行ってるイメージがあるので、ドットの鞄とか、靴下とか、そういうのでうんうん、取り入れてみたりとか
うん。 あ、そうですね。うん。 ね。 うん。 うんうんうん。うん。 うん。 あ、おお。ふんふんふんふん。 うん。うん。はい。 はい。あ、靴下、なるほどなるほど、うんうん。 うん。
そういうのは考えてますね。
なるほなるほど。うーん、なんか、うん、なんかこう想像するだけでもすごく、ね、楽しそうな感じで、すごくいいなっていう感じがね、ええ、伝わってきますよね。うんうんうんうん。はい。
うん。 <laughs> うんうん。 ああ。 うんうん。 そうですよね。まあ、あとは、私が個人的に好きなのは、う帽子。
うん。帽子？
はい、帽子が結構好きなので、やっぱりこの冬になってきたら、ニット帽だったりとか。うんうん、ボアボアっぽい感じの
うん、なるほど、はい。 うん。ああ、はい。 うん、うんうんうんうん。
帽子とか、まあ、あとはフリース素材とか。
うん。 あ、ああ、はいはいはい。うん、うん。
そういうのがあるので、今年の冬はそういう感じでこう、防寒しつつ、帽子でこう、なんかおしゃれできたら、すごい楽しいかなと思って。<laughs>
あんほどね。うんうんうんうん。 うーん。 あんほど、なるほど。 おしゃれに、防寒して楽しいっていう、言うことないですね、おそらくね。ええ。うーん、なるほどね。うん。
うん。 うん。<laughs> ね、そうなんですよね。うんうんうん。なので、う今回もまた新しく、もう、まだかぶれないだろうって思うぐらいボアの帽子を買って。
うん。 <laughs> うん。<laughs>
<laughs> で、しかもそれは、こう耳まで、耳当てまでついてる帽子、なので、この冬は欠かせないなと。
ああ、はいはいはいはい。うん、うん。

やっぱり、こう、できるだけ色を使った服を着ようっていうのは意識してますね。うーん。
うん。 なるほどね。 そうですか、あの、ま、普段着と、仕事着とかお出かけ着と、どちらをまず、こ、話していきたいですか？
はい。 うんうん。 ああ、そうですね。まあ、まず自分の普段着からで言いますと
うん。 うんうんうん。はい。
えっと、できるだけ、ラフな格好が好きなので
うん。 ラフなの。 うん。
あまり、こう、なんですかね、ウエストが、こ、きつくないものだったりとか。
うんうんうんうん。
うーん、なんか、動きやすさとかを結構重視して、服は選んだりするんですけれども。
うん。 うん。 うんうんうんうん。
なんか、最近だと、こう、暑くて、この夏は特に。もう半袖着てるだけでも暑いみたいな状態に、うん、なってたので、できるだけ、こう、素材で薄手のものを選んでみたりとか。
うん。 そうですね。 <chuckles> ああ、確かに、確かに。はい。 うん。 うんうんうんうん。うーん。
うーん、だからといって、こう、肌を露出するような服を着ると、日焼けが気になるみたいな感じで。うーん、すごく、こう、この夏は大変だったなっていうのはあるんですけれども。<chuckles> うんうん。
うん。ああ、そうですね。うんうんうんうん。 あ。なるほど。あの、じゃ、ちょっとこの夏、どんな風にされてたかっていう話をしたいと思うんですけど、まず、とすると、露出もしたくないけど涼しいって、どんな風に工夫していかれました？
うーん。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。えっと、基本的には、えっと、中に着る服はタンクトップにするんですよね。キャミソールだったりとか、袖がないものを <chuckles> 選んで。
うん。 うん。 うんうんうん。なるほどなるほど。うんうんうんうん。あ、うーん、やっぱ肩出てるかどうか全然違うでしょうね。うんうんうん。はい。
<chuckles> そうなんですよね。でも、それだと日焼けが気になるなと思ったので、例えば、こう、ちょっと、こ、メッシュ素材だったりとか、こ、薄手、透けるような、こう、服とかで、こう、ちょっと腕とかは覆って隠しつつしてみたり。<chuckles>
うん。うん。 うんうんうん。ああ、はいはいはいはい。 うーん。 なるほど。今年よく見られた、あれですよね。透け感のお洋服という、あ、一応ね、トレンドを、うん。
<laughs> そうですね、女性の流行りをうんうん、そうですね。ま、そこを、こう、上手く使って、うーん、この夏は、そのカッコが結構多かったかなっていうのは、うーん、自分でも思いますね。うーん。
素敵ですね。 うん。うん。 あ、なるほど。 なるほどね。あの、ボトムスはどう風にされたんですか？
ああ、そうですね。ボトムスもできるだけ、こう、やっぱり、涼しい素材を選ぶようにしたかったので
うん。うん。 うんうんうん、なるほど。